Certo. E quindi abbiamo, diciamo così inquadrato che in queste situazioni ti piace ascoltare musica, quindi senza una voce, quindi principalmente, appunto un pianoforte. Invece, per quanto riguarda l'altro aspetto che mi hai citato, quindi quando hai bisogno magari di motivazione cerchi delle, mhmm, ca mhmm, canzoni motivazionali, ecco. Qui magari vai sempre sulla musica, quindi magari senza una voce, o invece vai su canzoni che hanno un testo?
Sì, certo. Beh, dipende sempre dal genere che decido di ascoltare. Ah spesso, mi capita di ascoltare musica, ehm, soltanto strumentale, anche in momenti in cui voglio carpe caricarmi, come può essere ad esempio un brano strumentale dei Van Halend dei Van Halen, in cui c'è solo un assolo di chitarra elettrica che comunque è mol spinge molto, oppure canzoni come, mhmm, la colonna sonora di Top Gun, che ti fa capire che comunque star per arrivare un momento importante. Mentre se ascolto qualcosa più legato al rock tradizionale o al rap, le parole hanno un grande impatto su quello che è la mia concentrazione e il mio mood.
Okay. Beh, questo sicuramente è un aspetto molto importante. E infatti, volevo focalizzarmi un attimo su le canzoni che hanno i testi. Secondo te, quanto è influente il testo, quindi ciò che l'artista dice, rispetto alla base musicale? Cioè tu preferisci, diciamo così, una base musicale che sia bella, che sia accattivante, anche se il testo magari è un po' superficiale, o magari preferisci anche un po' dei testi molto profondi, che trasmettono davvero emozioni importanti, anche magari se hanno delle basi, diciamo così, abbastanza gene generiche?
Sì. Beh, ogni momento ha bisogno di un diverso prodotto musicale. Quindi se, ad esempio, mi sto concentrando su una canzone che ha un profondo significato, è normale che in canzoni come quelle che possono essere quelle di De André o Brunori, mhmm, l la il sottofondo, la base vada in secondo piano anche così come la parte strumentale, quindi non è importante tanto quanto sia complessa, o quanto stia sia ben studiata, basta che ci sia e che sia coerente con quello che c'è a livello vocale nella canzone. Mentre in altri momenti in cui voglio godermi la musica a pieno, magari ascoltando, mhmm, uhm, autori e cantanti con voci molto importanti, quali possono essere Adele o, nel panorama italiano Tiziano Ferro, è importante avere una base che sostenga bene la performance vocale di questo cantante.
Certo. Capisco.